Hallo, hallo.
Hallo. <chuckles> Einen schönen Tag wünsche ich dir. Wie geht's?
Danke. Dir auch einen schönen guten Morgen, wenn ich mich recht erinnere. Mir geht's gut so weit. Äh, ja, ich habe mir heute 'n einen entspannten Tag gemacht, ähm, ein Bad genommen, werde später wahrscheinlich noch 'n bisschen Computer spielen. Äh, ja, g was ge steht bei dir noch an heute?
Das ist richtig. Das ist richtig. Schön. Ach, jetzt erst mal 'n bisschen hier über Geschichte reden. Das ist ja immer 'n interessantes Thema. Und dann werde ich irgendwann mal schön Frühstück machen, bisschen draußen sein im Garten, so ganz gemütlicher Tag heut.
<chuckles> Hm, gerne, gerne. Mhm. Ah, das ist doch schön, ja. Ich denke, ich werde auch nicht mehr allzu viel, äh, Action erleben heute. Das ist es wird ein entspanntes Wochenende. Aber wenn wir schon beim Thema Geschichte sind grade, äh, gibt's denn irgend 'ne Epoche oder irgendein historisches Ereignis, das du besonders interessant findest, über das du vielleicht reden möchtest?
Ja. Ja. Ähm, ja, also, ich finde, äh, französische Revolution interessant. Ich finde, äh, äh, natürlich auch die deutsche Geschichte, äh, auch die jüngere deutsche Geschichte interessant, ähm, aber ich bin eigentlich für alles offen.
Ah, ja. Mhm. Okay, okay. Äh, äh, meine Expertise, wenn man das so nennen kann bei einem Nebenfach von 'nem Bachelor, äh, <chuckles> meine Expertise liegt eher in der Antike tatsächlich.
Ja. <chuckles>

Da äh, da sind ja auch so so da ist 'n v großes Kommen und Gehen. In 'nem Dorf, da kennst du jeden, der äh, da war schon die, äh, Familie da von vor 5 Generationen und, und, und. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also, im Grunde genommen sind die ja schon fast wie Verwandte oder F 'ne Familie. Was ich aber in der jetzigen Geschichte wiedersehe, ist, dass doch zumindest unter jungen Leuten, äh, grade so hier in Amerika, auch wieder so 'n gewisser Trend ist, so so 'ne Art so auch diese Hippie-Zeit, äh, wieder zu beleben, weil sie eben auch merken, ja, ja, dass im Kapitalismus, ähm, äh, s also, da fehlen uns auch gewisse Dinge. Da fehlt uns Gemeinschaft, es fehlt uns das Teilen. Es macht mein Leben als Einzelperson viel komplizierter, wenn ich der Einzel-Versorger sein muss. Und aus diesen Gründen, äh, gibt es jetzt wieder solche Kommunen oder sogar viele Ja, du, das ist interessant.
Ja, ja, definitiv. Mhm. Ja. Ja. Aha. Ach echt? Ja. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Das finde ich sehr interessant. Äh, ich wusste gar nicht, dass es die äh, dass das wieder aufkommt. Das ist halte ich für 'ne gute Sache auf jeden Fall.
Doch, doch ganz, ganz stark. Ganz stark und besonders grade jetzt so, wo die Leute so auf so 'n bisschen so diese Endzeitmentalität haben, wo alles schiefläuft. Äh, Land kaufen, ne, nicht unberechtigt, Land kaufen und in einer Kommune also 'ner Landkommune, wo doch jeder noch sein eigenes Plätzchen hat. Aber dann diese ganzen Ressourcen, diese Selbstversorger, äh, das ist bei uns wahnsinnig populär geworden.
Ja. Mhm. Ja, nicht völlig unberechtigt. <giggles> Mhm. Ja. Ja, ja.